Kalo yang ngajarin aku gak inget ya, eee, detailnya siapa yang ngajarin, tapi yang jelas memang itu populer. Jadi kayak di sekolah itu tuh udah mulai kalo dulu jaman aku, eee, SD tahun 90-an itu, eee, permainan tradisio jadi anak SD itu kan selalu, kalau istirahat sebelum masuk dan istirahat itu selalu, eee, main kan, main. Dan dan mainnya itu disesuaikan dengan, eee, musimnya waktu itu apa. Kalau musim tali, main loncat tali, semua cewek-cewek itu bawa tali dari karet itu. Mereka bikin tali karet dan udah semuanya permainannya itu. Musim kelereng, semuanya main kelereng. Nah musim gambar umbul ini, semuanya, m eee, gambar umbul gitu. Dan yang anehnya itu uniknya bukan anehnya, eee, u pedagang kalo sekarang kantin ya, tapi jaman aku dulu tuh bukan kantin, kayak ibu-ibu yang cuma jajanan, eee, snack-snack itu di meja. Nah
Ya. <chuckles> Mmm, oke. Ya pasti ya. Ya. main <chuckles> tali, ya betul. Karet ya. <chuckles> Iya k Oke, eh.
bisa-bisa dia juga jualan itu, gambar umbul itu. Iya, gitu karena lagi musim. Jadi dari situ akhirnya kayaknya aku kan trigger-nya dari situ ya, ikut-ikutan terus ternyata, eee, menarik dan ada ambisi gitu lho. Ada ambisi, eee, wah aku pokoknya harus jadi yang punya koleksi yang paling banyak gi udah kayak bandar gitu. Jadi yang paling banyak itu menurut aku tuh punya status, yang, eee, lumayan diperhitungkan di circle permainan gitu.
Kartu umbul. <chuckles> Perlu ya. Betul betul. <laughs> Mhm. Nah betul. Zamanku sampe dijual-jual loh Kak. Kayak yang, "Aku beli yang kamu yang beli." Iya, serius Kak, kita bisa jual loh kalau ada temen kita yang misalnya kartu umbulnya, eee, katakanlah dia kalah terus ya, habis ya Kak, terus dia beli lagi tuh yang udah yang agak-agak bekas dari kita masih aja mau. Itu zamanku terjadi. <chuckles> Menarik banget sih.
A astaga? Iya? <laughs> Oh, iya? Mhm. Oh, iya kan? Makanya wah itu seru banget sih. Heeh heeh seru seru.
Seru asba asli. Nah terus, eee, apa sih Kak, yang dirindukan dari, mmm, permainan ini gitu masih ada nggak sih, mmm, udah misalnya kan udah sebesar ini gitu? Rindu gitu?
Aduh. Mhm mhm. Aku ya aku yang jelas aku merindukan momen dan teman-teman aku ya, teman-teman masa kecil aku gitu. Pokoknya, eee, yang paling seru tuh adalah mereka main ke rumah aku karena aku punya banyak sekali koleksi, dan kita mainnya tuh, ingat banget itu di lantai, eee, ruang tengah ruang depan gitu, deket pintu terus rame banget, eee, sampe kita kadang-kadang lupa makan. Karena apa ya, eee, ini tuh bukan sekedar permainan sih menurut aku, ini tuh kayak pertemanan gitu loh, kayak ya kan, sesuatu ada komunikasi juga, ada sesuatu yang mendekatkan, mmm, eee, menstimulus menstimulasi kita untuk berpikir secara strategis, gimana caranya kita menang, gimana caranya kita bisa ngedapetin, eee, gambar yang kita pengen, gitu. Mmm
Oke. Banyak. <chuckles> Yey. Mmm. Nah iya, ada komunikasi juga kan Kak di sana? Betul. Hmm.

Maksud gimana tuh Kak?
Ini kan permainan, bentuknya simpel ya. Eee, memang eee, medianya tuh kartu gitu. E c eee, kertas tapi ge bergambar dan gambarnya itu tuh macem-macem gitu. Waktu di era 90-an itu yang aku inget adalah kayak gambar-gambar dari potongan-potongan adegan di serial kartun. Contohnya kayak, eee, Dragon Ball, Power Rangers, Sailor Moon, terus bahkan 90-an itu kan zaman-zamannya sinetron di televisi. Itu juga ada loh, eee, kartu umbul yang, mmm, gambarnya itu potongan-potongan si sinetron, adegan sinetron itu juga ada
Mmm, oke. Mmm. Iya. Oh, iya iya-iya. <laughs> Ah iya iya, betul betul. Sinetron yang lagi hits pada saat itu ya kan Kak? Mhm.
Yang lagi hits. Eee, terus eee, apalagi kayak tokoh pelwa pewayangan itu juga ada wa bunga-bunga pokoknya da itu kan dijual dijualnya tuh kayak lembaran gitu kan. Nah satu lembaran itu tuh dibagi menjadi 36 kotak-kotak kecil. Jadi dari ke nomor satu sampai nomor tiga puluh enam itu gambarnya warna-warni macem-macem. Terus itu tadi kayak menggambarkan adegan-adegan tertentu dan setiap adegan itu ada caption-nya itu wah itu lucu seru banget sih. Mmm, mhm, terus abis itu kayak diguntingin dulu kecil-kecil terus udah deh dibuat main, gitu.
Mhm. Oh, ya ya ya ya. Oke, oke, terbayang banget. <chuckles> Oh ya itu ya yang lucunya ya Kak. Nostalgia banget nih dengernya. Kalo Kakak, dulu sering beli dimana tuh Kak, eee, kartu umbulnya?
Mhm. Aku kayak aku selalu beli di pasar, eee, jadi rumahku, di rumahku tuh deket pasar tradisional dan di pasar itu tuh ada 1 orang yang jualan per eee, kayak mainan-mainan gitu loh, kayak balon-balon, kayak motor mobil-mobilan, nah salah satunya tuh sih kertas umbul ini gitu. Udah pokoknya setiap pasarnya lagi ra eee, lagi buka, aku selalu sempetin beli tuh sampe aku tuh punya koleksi yang banyak banget, gitu.
Penasaran. Mmm. Oh, menarik banget. Oke. 1 umbul, oke. <chuckles> Wah, keren banget nih. Terus mmm, aku agak-agak lupa nih ya gimana cara mainnya, masih inget enggak sih Kak? Ceritain dong.
Mhm.